जी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे मित्र का जो है वो मेरा काफ़ी ख़ास मित्र है काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। उसका एक जन्मदिन उसका मतलब जन्मदिन आ रहा है तो दरअसल बात ऐसी है कि मैं उसके लिए उपयुक्त तोहफ़े खोजना चाहता हूँ कि उसके लिए सही रहे वो। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ आपको तो पिछली बार मैं किस्सा बताना चाहूँगा दरअसल क्या हुआ मुझे पता नहीं था कि अ, मैं क्या लेके जाऊँ? तो मैं उसके लिए। एक अ, एक कीचेन था मैं उसके लिए वो लेके गया। तो हालाँकि उसने उस समय तो रख लिया। परंतु फिर हम कुछ समय बाद एक हम सारे दोस्त यार एक ट्रिप पे गए थे। तब हम लोग वहाँ पे जो है वैसे ब अ, जो है जन्म दिवस की बात चलने लग गयी की किसने-किसके जन्मदिन पे क्या-क्या दिया? तो ऐसे बात हो रही है। हालाँकि उसने मज़ाक में बोला और उसने बोला की, "इसने तो ऐसा तोहफ़ा दिया था जो की ना काम का था, जो कि जिसे ना फेंक सको ना रख सको समझ ही नहीं आया क्या करो?" तो हँसते-हँसते हालाँकि उसने बात बोली और, मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे पहले तो लगा कि मज़ाक में बोला है परंतु फिर मैंने सोचा कि हाँ, हो सकता है की तोहफ़ा उसके काम का ना हो। क्योंकि अक्सर दुनिया कहती है कि तोहफ़ा वो दो जो काम का और जबकि वो जब भी मेरे लिए तोहफ़े लाया है जैसे कि मैं बात करूँ तो कुछ जब मेरा जन्मदिन अभी जब निकला था तब क्या था कि अ, मुझे एक बैग की बड़ी ज़रूरत थी। मेरा बैग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फट रहा था और म और मैंने किसी से उम्मीद नहीं करी थी की कोई मुझे बैग देगा परंतु वो बैग लाया। उससे पहले भी क्या हुआ था कि मैं अपनी जो है अपनी अ, उसकी तैयारी कर रहा था अ, प इम्तिहान की तब रात को मैं उससे ऐसे ही बात कर रहा था, कि उसको रात को मैंने बोला कि यार मैं तो रात को पढ़ता हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ। तब कैसे उस समय उस इससे पिछले वाले ब जन्मदिन पे उसने मुझे जो है पढ़ने वाला लैंप जो होता है रात में वो ला के दिया। अब हालाँकि मैं सिर्फ उसे ये बताता हूँ या ये बातचीत हुई थी कि कैसे क्या हो रहा है और वो सही तौर पर ले आता है। परंतु मैं सब कुछ देखते हुए भी भूल जाता हूँ की क्या तोहफ़ा दूँ, तो मैं चाहूँगा की आप कुछ ऐसा मुझे बताए की मैं किस तरीके से जो है वो सही तोहफ़ा चुन चु सकूँ उसके लिए और एक अच्छा उपहार दूँ ताकि अब कोई ऐसी बातचीत ना हो जैसे उसने पहले मुझे बोल दिया था।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
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको मेरे को अपने दोस्त के लिए लेना है। और हाँ, दोस्त के साथ-साथ अभी कुछ समय बाद ही मेरी माताजी का भी जन्मदिन आएगा, तो मेरे को उनके लिए भी लेना है। और मैं चाहता हूँ कि तोहफ़ा कारगर हो, अच्छा हो और हाँ, लगे कि हाँ यार, कोई तोहफ़ा दिया गया है। तो कृपया आप कुछ ऐसा आप सुझाव दें कि जो है एक अच्छा तोहफ़ा में चुन पाऊँ क्योंकि अब में नहीं चाहता कि में ऐसे तोहफ़ा बस उठा के जो है दे दूँ, और वो ना उनके काम आए, और वो लोग उसे इसतमाल भी न करें और वो एक कोने में पड़ा रहे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आप इस पे कोई मेरी मदद कीजिए कुछ।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अ, जो भी आप तोहफ़े ले रहे हैं ओ, उस जो उस व्यक्ति की जो उम्र है या उसकी रुचियों के आप बारे में आप कुछ जानते हैं? अ, जैसे मतलब हम हमें पस पता है कि अगर कोई बच्चा है अ, तो उसके हिसाब से हम अलग तोहफ़े उसके लिए लेंगे, युवा के हिसाब से हम अलग तोहफ़े लेंगे। तो क्या आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि उसे किस तरह की चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं? अ, भावनात्मक जो चीज़ें हैं, क्या आप उन तोहफ़ो को देखते हैं या फिर आप जो उनके रुचियाँ हैं या उसको अ, जो उनके निर्णय हैं, उससे आप प्रभावित होकर उनके लिए तोहफ़े देखते हैं?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
जी।
जी, जी। मैं बताऊँ तो रुचियों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मुझे मेरे दोस्त की रुचि पता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है बाहरी खेल खेलना पसंद करता है, जैसे कि बैट-बॉल और फुटबॉल और जैसे कि अ, गिल्ली-डंडा, ऐसे-ऐसे खेल वो खेलना काफ़ी पसंद करता है। टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल वो काफ़ी खेलता है। वो जो है वीडियो गेम्स वग़ैरह उसे इतनी नहीं पसंद है, वो बाहरी खेल काफ़ी ज़्यादा खेलता है उसकी रुचि की अगर मैं बात करूँ। और यदि मैं अपनी माता जी की बताऊँ, तो माता जी की रुचि अगर मैं कहूँ तो वो धार्मिक थोड़ी ज़्यादा हैं। उन्हें हर चीज़ में जब भी वो करती हैं तो भगवान के नाम लेना, आस्था रखना, ये सब उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनकी रुचि इसमें रहती है। तो ये, रहता है और हाँ, मेरा दोस्त कभी-कभी जो है
जी। जी।
वो कुछ नया सीखने का कौशल रखता है जैसे कि अभी वो अगर मैं यदि हाल-फिलहाल मैं आपको बताऊँ, तो उससे अभी एक नई चीज़ में रूचि आई है वो जो है गाने थोड़े गाने का सीख रहा है कि वो किसी तरह से एक गायक बन सके। ये उसकी एक नई रूचि जो है वो सामने आई है, जिसपे वो प्रयास कर रहा है।
जी। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ और कहीं न कहीं जो अ, आपकी बातें हैं वो अ, भावनात्मक रूप से भी सही है। और उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप किसी के लिए तोहफ़े के बारे में सोच रहे हैं देने के, तो क्या आपने यह तय किया है कि उसके लिए मेरा जो बजट है, वो कितना रहेगा? और जो सामने वाले को मेरा तोहफ़ा है वो पसंद भी आए। क्या आप चाहते हैं कि जो आपका तोहफ़ा हो, महँगा हो या ख़ास हो? या आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जो मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना हो उस पर मैं कुछ ऐसा तोहफ़ा उसे दूँ। तो आपका बजट कितना है इस चीज़ पर?
हुँ, हुँ। जी, जी। बजट की मैं आपको बताऊँ तो बजट में तक़रीबन 3 साढ़े ₹3000 जो है वो खर्च कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा तोहफ़ा सबसे खास ना हो परंतु इतना ख़ास तो हो कि सामने वाला व्यक्ति इस्तेमाल करे और जैसी टिप्पणी उसने, पिछले बीते हुए समय में करी थी वैसी टिप्पणी दोबारा ना हो। और साथ ही मैं इस चीज़ को सीख जाऊँ कि कैसे सही तोहफ़ा जो है वो दिया जाता है, सही समय पे जो है दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा रहे, और यदि अगर कुछ अच्छा विकल्प मुझे दिखता है तो मैं बजट अपना बढ़ा के ₹4000 जो है वो, वो भी मैं निश्चिंत ही कर सकता हूँ। साथ ही मैं ये चाहूँगा कि देखिए उम, वो मेरा बड़ा ही ख़ास मित्र है और कहीं न कहीं मैं भी उसका बड़ा ख़ास मित्र हूँ। तो तोहफ़ा जो है, वो हमारी दोस्ती को अगर दर्शा पाए या फिर ऐसा दिख पाए कि हाँ, ये इसने दिया था, ये उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक फक्र की एक गौरव गौरवशाली मेरे लिए ये बात होगी।
जी। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं जो है अ, आपने जो बातें कही हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन पर भी प्रभावी हैं। और <clicks tongue> तो उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप क तोहफ़ा चुनते हैं या सोचते हैं किसी को देने के बारे में। तो क्या आप चाहते हैं कि वह तोहफ़ा उपयोगी हो उसके लिए या जो उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें वो काम आए। अ, जिससे सामने वाले की जो सुवि उसको सुविधा मिले, तो आपको कुछ लगता है कि जो मुझे ऐसा तोहफ़ा देना चाहिए जो सामने वाले के लिए भी उपयोगी हो या उसके लिए वो यादगार रहे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि एक तो तोहफ़ा यादगार हो या तो तोहफ़ा यादगार हो या तो तोहफ़ा उपयोगी हो। जी, देखिए अगर उपयोगी होगा, तो वो रोज़ उपयोग करेगा और उसे याद भी आएगी कि हाँ, ये मेरे उस दोस्त ने मुझे दिया था। और या फ़िर कुछ ऐसा हो कि वो टेबल पे या फ़िर घर में कहीं लगा रहे या उसको दिखता रहे आते-जाते। तो उसे याद रहे कि हाँ, ये मेरे दोस्त ने मुझे जो है मेरे 18वें जन्मदिन पे या मेरे 20वें जन्मदिन पे दिया था। तो जिससे कि एक छवि भी हमारी अच्छी बनी रहे कि हाँ, कुछ अच्छा जो है वो मिला है।
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इस पर अ, अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा और अ, आपको सलाह दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अ अ, जो आप सामने वा वाले व्यक्ति को आप जैसे आप अपने दोस्त को तोहफ़ा देंगे, तो आप उसकी रुचि और ज़रूरतों के आधार पर अ, विकल्प चुनिए। जैसे आपने कहा कि आपका जो दोस्त है, उसे उम, अ, संगीत में ज़्यादातर उसका ध्यान है और उसे अच्छा भी लगता है। तो आप कहीं न कहीं उसे अ, जो संगीत के जो क इंस्ट्रूमेंट है, वो दे सकते हैं, जैसे गिटार हो गया, अ अ, माइक हो गया जिसमें वो गा सके, अ, इन चीज़ों और रुचियों का आप ध्यान रखें। और ऐसे कहीं न कहीं विकल्प हैं जो आपको कहीं न कहीं मिलते ही रहेंगे और <clicks tongue> जो उसकी ज़रूरतों में भी जो आराम है, उसको वो मिलेगा। तो किसी ख़ास मौके के लिए आप उसे अ, ढूँढिए जैसे उसका अ, जन्मदिन हो गया, तो उसके कहीं न कहीं वो यादगार रहेगा कि जो मेरे दोस्त ने है, तो उस दिन मुझे जो तोहफ़ा जो उपहार में दिया है। और दूसरी जो मैं बात कहूँगा वो आप अ, बजट के अनुसार जो अ, सस्ते और महँगे विकल्प आप चुनिए। कहीं न कहीं हम देख पाते हैं कि जो कम बजट में भी हमें अच्छे और सीमित खर्च करना। अ, जो चाहते हैं आप, तो अ, ऐसा देखिए कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करने पर आप अगर आपको ख़ास चीज़ मिलती है, तो आप उसको ले लीजिए, वो उसमें ज़्यादा आप हिचकिचकाइनई। तो अ, तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अ, अनुभव है आपके लिए और अ, यादगार चीज़ों पर आप अ, खर्चा कीजिए, अ, तोहफ़े लीजिए और उन उपहारों पर ध्यान दीजिए और जो आपके लिए अ, नए-नए मौके हैं अ, उपहार देने के लिए उनको ढूँढते रहिए। जिससे सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ उस उस व्यक्ति ने मुझे तोहफ़ा दिया, मेरे दोस्त ने मुझे तोहफ़ा दिया, तो उसके मन में भी ये यादगार चिंता मतलब यादगार बनी रहेगी। और अगली मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो तोहफ़ा है उसकी पैकेजिंग पर भी बहुत ध्यान दें अ, कहीं न कहीं जो हम तोहफ़ा देते हैं सामने वाले को, वो उसके जो व्यक्तिगत रूप से उसके जुड़ जाता है और उसके मन में बना रहता है कि हाँ, उसने अ, यादगार उसके अंदर एक बन जाती है। तो आप उसे ये समझाने की ज़रूरत है आपको कि जो उसके शरीर और रंग और जैसे व्यक्तिगत के हिसाब से आपको कौन-कौन से मतलब अ, जो तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, आप उस गवर्नेंस के हिसाब से आप खुद को अ, वो बेहतर समझने में मदद करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप तोहफ़े ले रहे हैं <clicks tongue> वो कहीं न कहीं आप बजट के अनुसार लें और अ, उस व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं उनको देखें अ, महसूस करें और उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको उसके लिए क्या तोहफ़ा अ, वाक़ई उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो मैं एक मेरी यही सलाह है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी।
हुँ, हुँ। जी।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 जी। बिल्कुल, आपने जो बातें मुझे बताईं, जो सुझाव आपने इतने अच्छे बिंदुओं के रूप में आपने रखे, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि इस सब पर ध्यान दूँ। और एक मुझे लगता है कि अब मैं जाकर अ, एक अच्छा तोहफ़ा जो है वो चुन सकूँगा और उसे दे सकूँगा और साथ ही वो उसके काम भी आएगा। साथ ही में आपने जो भी मेरे को सलाह दी, उसका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी सलाह दी और इतनी जो शांत रूप से मेरी बात को सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।